Ciao, guarda, io sto avendo un problema veramente grande, no, che allora in realtà, va avanti già da un po' di tempo, ehm, però mi trovo costretto a chiedere consiglio adesso perché sta diventando un pochino, ehm, destabilizzante ecco. Allora io, uhm, diciamo da sempre, mi piace dormire, sono un dormiglione proprio, passerei veramente giornate intere a letto, no, il problema è che ho difficoltà a svegliarmi la mattina. Ehm, ovvero magari quando comunque devo recarmi all'università per studio oppure al lavoro, ehm, oppure semplicemente quando devo completare qualcosa in casa come fare la lava la lavatrice, andare a preparare la colazione, ecco, le ragioni anche più le ragioni più banali, no, ehm, non riesco mai a svegliarmi la mattina o addirittura ad alzarmi dal letto, perché io sto troppo bene lì tra le coperte, si sta caldi, no, ehm, e questo ovviamente, no, va anche un po' a, uhm, impattare negativamente su quella che è la mia routine, no, ehm, infatti non ti dico sì, non ti dico quante volte comunque mi sono trovato a procrastinare, a stare, ehm, nel letto col cellulare, ehm, lì a scrollare sui social media, ecco, ehm, purtroppo questo poi mi fa molto stare male durante la giornata, perché so di non aver completato quello che dovevo fare. Ehm, esempio: io, mhmm, di solito devo svegliarmi molto presto intorno alle, ehm 7, 7 e mezza, 8 di mattina, no, ehm
Sì, dimmi. Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Quindi hai orari mattutini riguardo lavoro, università. Mh-mh, okay.
Sì, ecco, solo, ehm, che appunto questo è quello che accade, no: io mi sveglio, e, ehm, so che devo magari uscire, devo prepararmi, devo preparare la colazione, comunque devo essere abbastanza rapido, no, però mi prende una sorta di, diciamo ansia, no, e di svogliataggine, ehm, che mi porta appunto a voler ri rimanere a letto, anche se poi c'è una parte di me che mi ricorda, che mi dice: "Devi alzarti, hai delle cose da fare"; e però è come se vado un po' in freeze, no, e il mio corpo non riesce proprio a muoversi, perché sto troppo bene, non insomma non voglio appunto non voglio ecco alzarmi, eh. A volte poi magari mi sento già stanco, ehm, o comunque anche ansioso, perché poi un po' tutte queste sensazioni vanno anche a mischiarsi. Ehm, questo è quello che accade. Quindi hai magari qualche consiglio da darmi?
Sì. Certo. Ma ma tu mh-mh. Certo, uhm, ma tu, uhm, prima di tutto, giusto per capire, a che ora vai a letto di solito?
Ehm, guarda, devo dirti che ho delle abitudini un po' sbagliate, sai perché: mhmm, <smacks lips> vado a dormire abbastanza tardi. Ecco, prima di mezzanotte a me il letto non mi vede proprio. Ehm, e poi comunque sono u una di quelle persone che purtroppo sta col cellulare fino a 5 minuti prima di chiudere gli occhi. Ovviamente, come sappiamo, questo non è consigliabile e lo so anch'io, perché bisognerebbe spegnere tutti i dispositivi elettronici almeno 30 minuti prima di addormentarsi, cosa che io non faccio mai, magari eh sì, guardo la TV, sto al cellulare, l'iPad, ehm, insomma il c anche al computer, tante volte anche purtroppo per lavoro, no, perché poi, come io dico, la vita è un po' tutta una concatenazione di eventi, no, e il lavoro che io non completo la mattina, me lo riporto poi la sera, quindi questo è.
Certo, così dice la scienza. Mh-mh. Certo. Ancora più stress.
Eh-eh, sì, esattamente.
Guarda, mhmm io ti consiglierei, mhmm, di seguire delle, uhm, piccole meditazioni guidate Magari cercando un attimo prima di tutto l'equilibrio che mi hai detto che non hai per forza ancora trovato, ecco la sera, cioè, mhmm, è chiaro che stare troppo allo schermo del telefono, soprattutto prima di dormire, fa male. Quindi devi avere consa ancora più consapevolezza di questo, se secondo me, uhm, mhmm, magari se ti mettessi delle belle cuffie mhmm, c 5-10 minuti in un'atmosfera punto di suoni, particolare, relax, suoni rilassanti, ecco. Secondo me potresti immergerti di più nel sonno.
Mh. <clicks tongue> Okay, ma quindi questo prima di andare a dormire, praticamente. Perché mh-mh. <clicks tongue> Ma guarda, devo dire che è, ehm, una buona idea e questo non avevo mai provato a farlo, ehm, potrei anche andare ad acquistare delle cuffie, magari ascoltare un po' de insomma delle musiche rilassanti, dei suoni che possono rilassarmi. Però ecco la domanda che mi sorge un po' spontanea è: quello sicuramente mi permetterà di, ehm, dormire meglio e di avere un bel sonno, no, ehm, ma questo poi non può anche andare ad ad impattare negativamente su quello che è il risveglio, perché se sto com comunque così rilassato e dormo bene, poi non ho voglia di alzarmi, perché è anche quello il problema, quindi magari, ehm
Ì, esatto. Certo. Beh, sì, magari il risveglio, ecco, mhmm, riguardo il risveglio potresti provare ad acquistare una sveglia analogica, più che quella del telefono, che ti costringerebbe ad alzarti dal letto istantaneamente. So che è una soluzione un po' drastica, però secondo me potrebbe aiutarti.
Okay, una sveglia analogica. Sì, in effetti non l'avevo mai provata, devo dire la verità. Però ecco, sai qual è il problema? Forse, mhmm, non è proprio la sveglia, no, perché io vabbè, come hai detto tu, come tutti utilizzo la sveglia del cellulare. Ehm, una volta sai cosa ho fatto? Ho provato a mettere la sveglia e il cellulare in un'altra stanza. E ovviamente come tu sai la sveglia dell'iPhone se tu non vai lì e la spegni quella continua a suonare all'infinito.
Sì. Mh-mh. All'infinito, sì. <chuckles>
Sì, eh, in effetti sì, mi ha permesso di alzarmi. Però il problema, ehm, è anche quello che viene dopo, no, perché, mhmm, allora a volte proprio non ho voglia di alzarmi e non voglio proprio saperne. Però altre volte riesco ad alzarmi e magari faccio quello che devo fare, però poi inizio come ad essere avvolto, no, da una sensazione di rilassatezza, come che non mi va di fare le cose, ehm, tant'è che, mhmm, cerco anche di non guardare il letto, perché se guardo le coperte mi viene voglia di saltarci sopra. Ehm, <tsk> ecco, sì, ehm, no, lo so, che cioè capisco che ehm, però il il punto è che, ehm, come posso fare magari per al perché io mi sveglio, no, magari faccio anche un po' d'attività fisica, per quanto possa essere strano da sentire l lo faccio. Però, ehm, non, mhmm, successivamente poi, ehm, cambio un po' idea e voglio tornare a riposarmi, no, come posso magari ma secondo te, mantenere quella freschezza di a che appena mi sveglio, voglio subito fare attività fisica, ehm, cioè come posso farla continuare secondo t durante tutta la giornata?
Mh-mh. Certo. <chuckles> Appena sveglio? Secondo me dovresti abbinare questo consiglio che ti ho dato, riguardo la sveglia analogica a altre s ad a al a ad altre soluzioni leggermente drastiche, però che secondo me all'inizio potrebbero darti benefici, come ad esempio, lavarsi immediatamente la faccia con acqua davvero fredda magari accompagnata da musica, da 10 flessioni fatte <chuckles> una dopo l'altra. Secondo me questo ti darebbe una spinta che ti terresti per il resto della giornata o comunque almeno fino al pomeriggio.
Mh. Eh allora sicuramente sì ma guarda, ci dovrò provare perché, uhm, giustam cioè capisco anche il tuo ragionamento no, perché tu dici, uhm: "Dovresti fare il più cose possibili la mattina, come lavarti il viso, attività fisica in modo da, uhm, svegliarti subito. E"
Che ne pensi? Almeno all'i per riabituare il tuo corpo a svegliarti, cioè, mhmm, è una soluzione sono soluzioni drastiche, chiaramente, parliamoci chiaro; però Come ogni inizio, come ogni cambiamento, magari a volte c'è bisogno di estremi, per poi equilibrarsi, poi con calma in futuro.
Beh giustamente sì, ehm, vien da dire: "A mali estremi, estremi rimedi". Uhm, anche perché io guarda, di porto sì, ti porto un esempio, no, ehm, ricordo anche quando andavo proprio a scuola al liceo, no, e comunque la mattina dovevo svegliarmi presto, perché c'era sempre un traffico che non ti dico, ehm, mhmm, <clicks tongue> e ricordo soprattutto giornate tipo il lunedì, il martedì, quindi ecco, i primi giorni della settimana, ehm, cioè mi svegliavo, però veramente ero un po' uno zombie, mi svegliavo perché ero costretto, però facevo una fatica. Ehm, <smacks lips> ecco un'altra cosa che mi crea un po' di, uhm, no disagio, però un po' di preoccupazione, è anche l'anticipazione, ovvero: se io la sera prima so già che dovrò alzarmi presso perché devo fare delle cose
Eh, sì, certo. <chuckles>
inizio già un po' a entrare in quel l'umore un po' cupo, no, perché, ehm, appunto so già che non mi va, ehm, però, ecco questo era per darti u ancora un po' di contesto. Ma, uhm, secondo te
Mh-mh. Ti influisce nel sonno, anche il solo pensare di alzarsi domani, ehm, presto? Influisce anche la qualità del sonno, ehm, il momento in cui ti addormenti?
Sì, guarda, è una cosa, mhmm, mi cioè, mi capita, magari, a volte di andare a dormire tardi e e, ad esempio, so che devo svegliarmi alle 7 di mattina, no, quindi u a parte comunque il fatto che, ehm, si sa che dovremmo tutti fare 7, 8 ro 7, 8 ore di sonno, ehm, tutte le notti. Io quando vado a dormire tardi, è come se prima di addormentarmi già inizio a contare, no, per esempio, se mi addormento adesso che è l'una, allora avrò 7 ore di sonno, che non sono abbastanza, o 6 ore. Quindi, ecco, già entro un po' in un, ehm, loop di agitazione, e si ripercuote un po' su tutto, quindi magari, mhmm, secondo te quanto ci vuole per modificare queste abitudini, di media? Perché io qua credo di avere un po' un lavorone da fare.
E Dunque, ehm, secondo me è importante già iniziare da subito, ehm, secondo me oltre ai consigli drastici della mattina, ecco che ti ho dato secondo me dovresti concentrarti anche un po' appunto al momento prima di dormire, che forse è molto più importante anche dal momento in cui ti alzi. Nel senso magari, mhmm farti un una farsi una camomilla, guarda il solo rituale di bere una camomilla calda, uhm, magari, perché, no, uhm, ascoltando anche qualcosa di ambientale, una musica ambientale in cuffia. E, un attimo, cercando di andare a letto un po' prima, ehm, di quanto lo fai al al solito, solitamente. Secondo me potresti davvero cambiare poi, ehm, il risveglio, e quello che viene dopo. Però ecco secondo me è un equilibrio tra l'andare a letto tra il momento in cui vai a letto e il momento in cui ti alzi.
Guarda, ehm, io devo dirti che ho stavo un attimo prendendo nota di tutti i consigli. Ti dico che mi sento già molto meglio, perché adesso, ehm, cioè sono consapevole del fatto che c'è una soluzione e si può migliorare, ehm, infatti metterò subito in pratica tutti questi consigli, sperando che la situazione migliori. Ma credo proprio che sarà così, perché veramente sei stato chiarissimo e mi hai fornito dei consigli molto utili. Quindi io per ora ti ringrazio, ti auguro una buona serata e in caso dovessi avere altre domande, tornerò a chiedere.
Mh-mh. Mi ha fatto davvero piacere. Ehm, spero che i miei consigli ti siano di aiuto, ehm, ti auguro una buonanotte. <chuckles>